Mm. Um, ako, ma sarap din niyang lasagna na 'yan. Ako siguro, ang maidadagdag ko ay ang kultura ng China. Yung mga Chinese na specialties nila at mga cuisines kasi, ah, parang dun daw yata yung mga noodles, tapos dimsum, mga ganiyan. Tsaka yung nausong, yung malambot na papalamanan nila sa loob. 'Di ko alam kung tama ako, 小笼包 yung tawag yata nila dun. Basta may palaman siya sa loob.
Oo. Mm. Mm. Mm. Sang-ayon din naman ako. 'Yan ba yung parang may sabaw na konti?
Um, yung maliit na siopao na sobrang liit. Oo, ta's may palaman siya sa loob. Ka kasi yung kaibigan ko is tinanong ko siya nung minsan, ano yung kasi hindi siya mahilig sa mga kinakain ko at ano, ano ba yung gusto mong pagkain kako, ta's sabi niya, Chinese food. Eh, ako dahil nga puro
Ah, maliit, mm. Oo. Pero marami na niyan sa Binondo.
Hmm, kaya siguro maganda din mag-food trip 'don 'no, sa Chinatown ba 'yon?
Oo, sa Chinatown, oo.
'Pag minsan nga sabihin ko sa kanya, kasi ako naman dahil more on Japan and Korean ako, kaya ramyeon at samgyupsal. 'Yan lang lagi ang kinakainan namin ng asawa ko. Oo, kasi ayaw
Mm. Yung kini-crave. Oo, halos lahat naman nakahiligan 'yon.
Oo, sara ang sarap kasi parang 'di ka talaga magsisisi 'no?
Tama. Na-enjoy ko yung pakikipag-usap sa'yo, maraming salamat sa'yong oras. <chuckles> Mm, salamat. Magandang hapon, ingat. Paalam.
Ayun. Ako din, natuwa ako. Salamat sa'yo at ingat. Paalam.